Мгм, то есть ты за гибкость, да, вот, э, смотреть, как вот происходит и как-то реагировать уже по ситуации, да?
Конечно. Да, то есть, например, опять же, если смотреть на эту док докторскую степень, для меня раньше это была прям такой вот: "Надо, надо обязательно! Хочу хочу хочу хочу хочу!" Но, с другой стороны, сейчас я на это уже смотрю в плане, что вот я хочу это вот в конкретном месте. У меня уже есть такое новое место намеченное с конкретным, да, с конкретной профессией, э, профессора, по конкретной тематике. И если это получится- классно. Но вот если эта конкретная ситуация не получится, я лучше намечу какую-то новую цель, и пойду за чем-то другим. Потому что мне лучше идеально в этом плане, чем абы как, тока чтобы галочку поставить.
Мгм мгм. Новая цель, да? <chuckles> Так. Мгм. М, понятно, да. Но это хороший подход, это такой, ответственный и качественный, э, подход. Скажи, а вот было у тебя такое, что, а, ты вот идёшь к какой-то цели
Мгм.
а, и у тебя что-то не сработало на пути, и потом у тебя в жизни, а, ну, такое чувство вины, вот такое вот чувство, что зачем я остановилась, почему я не поборолась? И оно потом тебя преследует всё время.
М, ой, ну я могу вспомнить щас, например, я когда была, получается, в старшей школе, да, я поступила на программу такую, что я могла брать курсы по химии в университете.
Мгм. Так.
То есть такая она серьёзная программа. Туда было сложно поступи
М, тебе это для чего-то нужно было, да? Для поступления? Или тебе просто это нравилось?
Ну, мне мне просто было интересно. Как бы меня просто химия интересовала. И так получилось, что в моей школе химию не преподавали. То есть, так что я хотела как бы это попробовать. И так получилось, что там как бы было несколько, по-моему, недель учебы, а потом было такое к что-то вроде вступительного экзамена. И после этого экзамена как бы честно говорили, что те, кто его проваливает, можете остаться, если хотите, но, скорее всего, у вас ничего не получится.
Ага. Мгм. О, так прям прямолинейно.
А, да, то есть не то чтобы там прям насильно выгоняли, но очень четко намекали на то, что да, здесь, э, ваше место не здесь.
Мгм. Намекали, да? <chuckles> Мгм, понятно.
Или я этот экзамен, 1, провалила с треском. Прям вообще ужасно!
О, я предс как как же ты себя чувствовала в это время?
И